بالضبط كده أيوه، واللي هو يعني ما زَعلتش حد وقُلت لهم إن دي إمكانياتي وهكذا، أنا باحب إن أنا لمّا أجي أذاكر أو أعمل حاجة، إن أنا أشوف الدرس، وأشوف ال الكتب مثلًا الخارجية بتاعتُه، الأسئلة اللي عليه، امتحانات قبل كده تبقى معروفة، أسئلة من الدَّرس، أنت ذاكرت الدَّرس أهو الأسئلة دي عليه، لكن ما تجيبليش بقى منهج مفتوح، وتقول لي أدي بقى ده منهج من 20 سنة، آآ اتفضّل حِلّه وهكذا، لأ، يعني أنا مش مش هاعرَف يعني حتى مش هابقى ي جامع كُلّ المواضيع، فده كان القرار بقى لمّا أنا رِجعت بقى للحاجة اللي أنا عارفها اللي هو النظام بتاعي، كنت حاسس بسعادة رهيبة.
إمم. أيوه. أيوه، فاهماك. اهم. طَب وعملت إيه بقى في ثانوية عامة، يعني حسّيت إن أنت فعلًا لقيت نَفْسك بقى لمّا رِجِعت ثانوية عامة، حسّيت إن أنت قادر تمْشِي حتى مع الضغط بتاع الثانوية العامة والمواد الكتير وكده؟
آه. يعني من رغم الضغط وكُلّ حاجة لأ، كنت حاسِس إن أنا مبسوط، كنت حاسِس إن أنا لأ، ده الحِتّة بتاعتي، وده بيتي وده اللي أنا متعوِّد عليه.
إمم. لقيت نَفْسك يعني، أيوه. أ اللي هو حتى لو مضغوط، بس ده اللي أنت متعود عليه، وبقى لك كتير فيه مألوف بالنسبة لك يعني.
آه، <laughs> بالضبط يعني يا ريت بالضبط آه، وأبقى عارف إن أنا بعد كده هاخُشّ الامتحان، ده مش ه يعني اللي أنا ذاكرتُه هالاقيه، مش هالاقي بقى حاجة من برّا، مش هالاقي حاجة مختلفة.
أيوه، مش هتلاقيه أوي برضه يعني خلّينا نقول
<laughs> يعني بنسبة كبيرة، يعني مش هاقول لأ، <laughs> إمم.
أيوه، بنسبة كبيرة آه، يعني هتلاقي حاجات تانية برضه عشان إيه ما يبقاش صدمة يعني أيوه فاهماك.
آه، يعني آه <laughs> آه، أصل مش م مش متوقعة يعني، أنا ساعة لمّا دخَلت الامتحان الAmerican ده ما لقيتش حاجة خالص، <laughs> أنا مثلًا
أيوه، أنت مش عارف المنهج أصلًا حضرتك.
<laughs> آه، يعني هو ده ده الامتحان اللي أنا هامتنحه، يا يا رب يكُون في غلط يعني.
<laughs> أيوه فاهماك، أيوه، مش ده خالص أنا م يا جماعة دي المادة أصلًا أنا مش عارف إن دي المادة والّا لأ، أنا ما أعرَفش أصلًا المادة عبَارة عن إيه، بس يعني براڤو عليك إن أنت قِدرت ت تكرر أصلًا إن أنت تغيّر، يعني فكرة برضه إن أنت ترجَع تاني أصلًا ثانوية عامة دي ده قرار صعب، يعني كويس إن أنت قِدرت تقنعهم أصلًا بده يعني.
إمم. بجد آه.